อืม เรามีความรู้สึกว่า จริง ๆ แล้วการดูแลต้นไม้เนี่ย มันใช้เวลาไม่เยอะอย่างที่ อย่างที่เราบอกคุณเนาะ แค่แบบ สิบถึงยี่สิบ นาทีต่อวัน จริงเป็น เป็นเวลาน้อยมากเลยนะ เราก็เลยคิดว่า สำหรับคนที่เวลาน้อยจริง ๆ เนี่ย คือแค่ 10 นาทีมันก็ มันก็ใช้ได้เลยนะคะ คือขอแค่ สิบ นาทีเท่านั้นเลย อืม ใช่ นิดเดียวเองอะ เออ เรากินข้าวเรายังกินนานกว่านี้เลยใช่ไหม? อืม อืม
ค่ะ อา เหมือนเกลียดเวลาออกมาน่ะเนาะ เออ ค่ะ อัน อ่า จริง อันนี้เพราะว่ากินข้าวทีก็ปาไปแบบเวลาเยอะกว่านี้ อันนี้คือเดี๋ยวจะลองดูนะ เพราะว่าดีมาก ๆ เลย เพราะว่าเท่าที่พูดมาวันนี้ คือเหมือนสดชื่นขึ้นเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า ถ้าแบบ เหมือน ถ้าคุณจะต้องทำ เริ่มกลับมาทำเป็นของตัวเอง หมายถึงว่าต้องรับน้องมาเนี่ย คุณคิดว่าคุณจะใช้เวลามากขึ้นไหมคะ?
<laughs> ใช่ เออ เออ สดชื่นขึ้น อือ ๆ อา เราว่าใช้เวลามากขึ้นแน่นอนเลยอะ เพราะแบบเหมือนกับ ตอน ล เออ ลูกเราเองเราก็ต้องประคบประหงมเนาะ แล้วเรามีความรู้สึกกับช่วงแรกแรกที่น้อง ที่น้องสาวเรานะ เอาน้องเขามาเนี่ย เขา นางก็จะแบบเหมือนกับ <tsk> ชอบ เหมือนจะชอบแต่งตัวให้น้อง อ่า ลม คือนึกออกไหมคะว่า ย้ายกระถาง อ่า ย้ายกระถาง กระถาง กระถางสวย ๆ อะไรอย่างเงี้ย กระถางสวย ๆ เอา เขาเรียกไอ้ปุ๋ย อะไรพวกเนี้ยมาโรย ล ปุ๋ยที่ มันเป็นเม็ดกลม ๆ อะค่ะ เออ ก็เอามาโรย อะไรอย่างเงี้ย ตอนช่วงแรก ๆ อะค่ะ ก็นั่นแหละ ที่จะใช้ แบบเหมือนกับจะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่ง แต่เราก็คิดว่า มันไม่ได้เยอะมากมาย เอาเต็มที่อาจจะแค่แบบเหมือนกับ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเอง อะไรอย่างเงี้ย เออ อืม จริง ๆ เราว่าพอไหวนะ
อา ลูกเราเอง <chuckles> ค่ะ ค่ะ แล้วแต่งยังไง? อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อา พอไหว อย่างงี้ แล้วอย่างเงี้ยจัดเวลากับตัวเองยังไง <chuckles> ทำช่วงเช้าไหมคะ หรือว่าทำช่วงเย็น? อะไรอย่างเงี้ย
จัดเว

คือจริง ๆ อะเราอยากจะงอกนะ แต่เดี๋ยวรอเจ้าตัวเขากลับมาก่อนเนี่ยแหละค่ะ ก็คือ ข เจ้าตัวเขาจะกลับมา มาเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ย <chuckles> เดี๋ยว จะได้ไปเลือกกัน คือ
อา ห่วงคืนไหม ห่วงไหมทีนี้? <chuckles> ฉันก็เลี้ยงของฉันมานะ
ฮะ อ <laughs> เออ จิ เออ ใช่ เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก็คงจะแบบเหมือนกับกลายเป็นแบบสมบัติร่วมกันแล้วแหละ เดี๋ยวก็คือ ค ถ้าเขากลับมา เราก็ แพลน ว่าเราอะจะไปตลาดต้นไม้กัน ไปซื้อ ไปเลือกซื้อ อะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ อยากเข้าวงการ Monstera เหมือนกันนะ ใช่ไหม แต่มันแบบมีความรู้สึกว่า <tsk> ถ้าเรา ถ้าเราจะเข้าวง ยุ่งยากกว่า ใช่ไหม เออ ยังไม่ค่อยได้ศึกษาดีเลยว่า ไอ้ตัว ตัว Monstera เนี่ยมันจะเลี้ยงยังไง แต่คงอยากได้แบบเหมือนกับราคาย่อมเยา คงไม่เอาพวกที่มันเป็นด่าง ๆ อะ เออ อันนั้นน่ะ ก็น่าจะ น่าจะราคาแรงไปหน่อยเนาะ อืม
ค่ะ อา อาจจะยุ่งยากกว่า ค่ะ อา ค่ะ อยากจะรู้เลยค่ะ ว่าเวลาที่คุณแบบว่าจัดสรรเวลาในแต่ละวันเนี่ย เอาจริง ๆ คือเหมือนแบบเคล็ดลับง่าย ๆ เลยเนาะ เวลาที่ทำกลับมา ก็คือเอาจริง ๆ นิดเดียวแต่ละวัน ณ เวลาที่ได้สัมผัสเขา ได้ทำงานอดิเรกตรงนี้ค่ะ นอกจากความรู้สึกปล่อยพลังลบเนี่ย ยังมีความรู้สึกอะไรเพิ่มขึ้นไหมอะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อา ค่ะ อ๋อ อย่างงี้เลย รู้สึกได้เลยนะ เราอะแบบเหมือนกับหลังจากที่แบบเหมือนกับได้ปล่อยพลังลบไปแล้วมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะ แล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยนะ เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราแบบเหมือนกับได้ดู ได้ดูจะ เขาเจริญเติบโตอะ เออ มันเหมือนการเลี้ยงลูกเหมือนกันนะ ว่าไปก็เนี่ยเนาะ <chuckles> เออ ได้เห็นเขาเจริญเติบโต เออ ใช่ ก็แบบเหมือนนั่งชื่นชมอยู่งั้นแหละ แล้วก็คือ คุณรู้ไหมระหว่างที่แบบเหมือน เหมือนน้องเราอยู่ต่างประเทศ เราก็จะถ่ายรูปเขา อะไรเงี้ย ถ่ายรูปเซลฟีอะนะ <chuckles> เซลฟี เรากับต้นไม้ เออ ไปให้เขาดู แล้วก็ เออ ใช่ แล้วก็แบบเหมือนกับถ่ายให้ดูว่า เออ เนี่ยโตเท่าไหนแล้ว อะไรยังไง อะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแลเขา แล้วก็ เออ ถ่ายรูปส่งไปอวดน้องสาวค่ะ อืม สนุกสนาน
ค่ะ อา เหมือนเลี้ยงลูกเนาะ เออ แบบว่าดูโตมากับมือ ค่ะ ค่ะ อือ เหมือนถ่ายกับลูกเลยเนาะ <chuckles> ค่ะ อา น้องว่ายังไงคะ เห็น เห็นลูกที่แบบเจริญเติบโตได้ดีขนาดนี้?
<chuckles> เออ เขาก็แบบ เขาก็ดี เขาก็ชื่นชมเรา "เออ เลี้ยงดีจังเลย โอ้โฮ โตเติบ เติบโตเป็นต้นใหญ่เลย" จริง ๆ แล้วเขาก็บอกว่า "จริง ๆ แล้วเราก็เลี้ยงได้" เขาก็บอก "จริง ๆ แล้ว เธอก็เลี้ยงได้นี่นา แหม ทำเป็นแบบเหมือนไม่เลี้ยง" เออ เราก็บอก "เออ จริง ๆ แล้วอะ" เออ เออ คือจริง ๆ แล้วเรามีความรู้สึกว่าบางทีเราก็ทำได้นี่หว่า แต่ แต่แบบเหมือนกับเราแค่แบบเหมือนกับยังไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่า แค่นั้นเองเนาะ แต่พอได้โอกาสจากน้อง ที่แบบเหมือนกับ อา ให้เรามาดูแล อะไรเงี้ย เออ มันก็ทำได้
ค่ะ อา ทำว่าเป็นตัวเองมือร้อน <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ เหมือนได้กลับมาทำอีกรอบ อา
อืม ใช่ จริง ก็เลยแบบ เออ มีความสุขกับกันต้นไม้
ค่ะ แล้วอย่าง ค่ะ แล้วอย่างเนี้ยสำหรับเรานะ เราที่แบบว่ายุ่งมาก ๆ มีเวลาน้อย อะไรเงี้ยค่ะ มีเทคนิคจัดการเวลาที่แบบอยากทำงานอดิเรกกับคุณบ้าง บ้างได้ไหมอะ แบบต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีอะคะ?
อ ค่ะ อืม อ๋อ

เออ ทำจริง มันก็ เอาจริง ๆ มีความรู้สึกว่าเราอะชอบต้นไม้อยู่แล้ว แต่ไม่ชอบการดูแลต้นไม้ <chuckles> มีความ มีความรู้สึกว่า ต้นไม้อะ เออ มันเขียว มันสดชื่น มันอะไรอย่างเงี้ย คือชอบนะ แต่ว่า เออ ถ้าต้องให้ลงมือ ให้ดูแล ให้อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ <tsk> มันไม่น่าจะใช่เรา คือเราอะเคยปลูกต้นไม้อะไร ใด ๆ ก็ตาม แล้วมัน ก็ มันก็ตาย มีความ เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคน เขาเรียกคนมือร้อนเปล่า ไม่ใช่คนมือเย็นน่ะ เออ คนมือร้อนน่ะ เออ ปลูกอะไรก็แบบ ไม่ ไม่ค่อยเจริญงอกงาม แบบเน้นไปทางเสีย ชีว <chuckles> ตาย ไปเสียหมด อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลย อา ตะหมับ เออ ไม่รอดค่ะคุณขคะ แต่ว่าพอมาต้นยางอินเดียอะ เออ คุณ มันเจริญเติบโตเลยนะ จากแบบ เออ มันเลิศ จ มันเลิศจริง ๆ จากแบบเหมือนกับ ก ให้ ให้นึกถึง ผู้หญิง อ อ สูงประมาณ 160 เนาะ แล้วเขาก็สูงประมาณเอวเราตอนแรกอะ
ค่ะ อา ค่ะ มือ ร้อน อา ใช่ ๆ ค่ะ ไม่รอด <chuckles> มัน เลิศเหรอ? ค่ะ อา
สูงประมาณแค่เอว แต่ทีเนี้ยเราแบบเหมือนกับ น คือน้อง ร เออ ใช่ แล้ว แล้วตอนเนี้ยก็คือสูงกว่าเราไปแล้วนะคุณ เออ
แปดสิบ เซนแหละ อา อา น้องเติบโตได้ดีนะคะ แบบนี้แสดงว่าคุณเลี้ยงดีนะ แล้วอย่างเงี้ยคือ เขาเรียกว่า เขาเรียกว่า แต่ละวันน่ะค่ะใช้เวลากับการ จัดการน้อง กับงานอดิเรกใหม่ตรงนี้ แบบใช้เวลานานแค่ไหนอะคะ?
ใช่ เออ จ เจริญงอกงามดีมากเลยอะ อืม ค่ะ อืม คือถ้าในแต่ละวัน ก็บอกว่าไม่ ไม่ได้ใช้ เวลามากมายเท่าไร ถ้าเราจะตีเป็นตัวเลขกลม ๆ ได้ก็ประมาณ 10-20 นาทีต่อวัน แต่มันก็จะมีบ้างแหละนะ แบบเหมือนกับ มันเหมือนอาบน้ำให้ลูกเลยนะคุณ เราอะ ใบมันก็จะแบบเหมือนกับ <chuckles> ใบมันก็จะมีเปื้อนฝุ่นอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ อะเนาะ เออ เราก็จะแบบเหมือนเอาผ้าชุบน้ำหรือฟองน้ำ อะไรอย่างเงี้ย มาเช็ดใบ มาเช็ดใบให้ทุก ๆ ใบเลย แล้วคือตอนนี้ก็สูงแบบสูงไปแล้ว ก็คือใบ ใบก็คือ ข้างบนก็ ส เช็ดไม่ ใช่ ป จ คือปีนไปเช็ดไม่ถึงแล้ว คุณ เออ นั่นแหละ เออ เฮ้ย จริง ๆ มันก็สนุก เออ ค่ะ ใช่
อ๋อ ยังไงคะ? อา ค่ะ ต้องปีนเก้าอี้ไหมคะ? <chuckles> โอ๊ย เอ็นดูเหลือเกิน เลี้ยงดีอะเนาะ ค่ะ อา แสดงว่า อย่างงี้ อา ขั้นต่ำเนาะ แบบว่าโดยพื้นฐาน งานอดิเรกของคุณก็ประมาณ 10 ถึง ไม่เกิน 20 แต่ถ้าเช็ดใบ เช็ดใบแล้วก็เล่นกับน้องเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานาน อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา
อืม ใช่ ไม่เกิน เออ เช็ดใบก็อาจจะ ใช่ <chuckles> เช็ดใบก็จะใช้เวลาหน่อย แลว เวลานานนิดหนึ่ง ใช่ เราก็จะมีแบบว่า
ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยจัดงานยังไง? จัดการวางแผนกับงานที่ทำประจำยังไงอะคะ?